Ma, in realtà, insomma, mhmm, va bene, ecco come mhmm, non ho diciamo motivi di mhmm, per cui lamentarmi ecco. Ehm, sono proprio io che sono arrivato a un punto insomma io ho 55 anni, ehm, purtroppo ho i ho iniziato a lavorare in maniera regolare tardi, per cui a livello di contributi, eccetera, per la pensione, non non stiamo neanche ad affrontare il discorso perché m mi metto a piangere. Esatto. E e ehm, e quindi sono, diciamo, in una fase dove, da un punto di vista professionale andrò cioè, lavorativo, andrò avanti a lavorare cioè, devo andare avanti a lavorare per avere una pensione dignitosa fino fino a tardi, insomma, fino a che riuscirò. Ehm, quindi molto probabilmente andrò in pensione per limiti di età, perché alla fine, insomma, il lavoro che faccio oggi
Okay, sì. Ah-ah. Certo ce ne vuole ancora di tempo. Ah-ah. Certo. Sì. Sì. Okay, sì, mo mhmm, un po' avanti.
immaginare a farme a farlo ancora tra 10 anni con con la dentiera e e le le mani che tremano, e magari pure il pannolone insomma mi mi
Sì, non è una bella prospettiva.
non lo so, insomma No, per niente. Vabbè, e quindi, insomma cioè lavoro in azienda, ehm, ho una posizione discreta, insomma, alla fine uno stipendio di cui non mi posso lamentare, però comunque è un lavoro che mi costringe ad essere presente mentalmente, impegnato durante le giornate, il che va anche bene, però poi, insomma, non ti nascondo che che spesso, anche nel tempo libero, mi trascino il pensiero, la preoccupazione, l'angoscia.
Mh-mh. Ho capito. Mh-mh Sì.

Esatto, cioè l'e l'esempio banale, no, okay, va bene, mi si rompe il telefono, mi compro un nuovo telefonino fantastico, della marca fantastica. Esatto, no, ehm, e esco, e mi sento cioè, soddisfatto, gratifica e es esatto, no, e poi però, alla fine, come dire, è l'ultima roba inutile, di un elenco di robe inutili, no. Mentre ehm, per il quale, poi ci ho speso ci ho speso pure una valanga di soldi. Quando in realtà, no, ehm, rinunciando, ridimensionando, abbassando le pretese, cioè, trovando, come dire, un nuovo punto di equilibrio, no, cioè alla fine, ti ti ti facevo l'esempio del rifugio, no, perché pensavo, no, anche per prender lo spunto che mi avevi dato te, la prima cosa, fai le valigie e scappa, no, ehm, che che potrebbe essere effettivamente una buona soluzione, quella di magari pensare, che so, a un ostello, un bed and breakfast, un qualcosa su Airbnb, cioè
Ve Sì, l'ultimo, a posto, okay. Ah, mhmm, gratificato, sì, per 5 minuti, 20 minuti. I sì. Certo, certo. Mh-mh, sì. Sì. Certo sì, sì. Sì, un'accoglienza, qualcosa d'accogliente.
Esatto, esatto, che ti mette a situazione di avere un confronto con gente rilassata, che è lì in vacanza, per cui non non ti trovi lo sclerato al lavoro che che
Sì. Sì, che ti urla al telefono, di di andare in fretta, perché ne ha bisogno tra 20 minuti.
Esa esatto, e esa <chuckles> Mhmm, esatto, esa eh, quella roba lì insomma, per cui, boh, devo un po' trovare, come dire, mhmm
Sì, sì.

Eh, sì, mhmm, alla alla fine non stacco mai, no, e e e quello che, però, mi manca alla luce del del fatto che che, appunto, come ti dicevo prima, ehm, non sono molti gli anni di mhmm, lasciami dire, attività normale che che che ho davanti, no, perché adesso, appunto, ti dicevo, 55 anni, tra 10 anni, 65 anni, 65 anni, di certo, il tempo per andare, che so, a pa a far le vacanze in montagna, farmi le le camminate che mi faccio adesso, non ce l'avrò più. Tempo di prendere e farmi un viaggio lontano, il tempo e la voglia- soprattutto la voglia, la forza- non ce l'avrò più. Ehm, cioè, quindi, sono
Sì. Certo, è vero, è vero. Mh-mh. Sì, sì, eh, è comprensibile, è condivisibile.
cioè, c'ho un po' 'sta molla dentro, no, la vocina che mi sta dicendo: “Datti 'na mossa”, perché se no, a cioè, mhmm
Sì, è il momento di fare, perché se no, non puoi fare più.
Esatto, esatto, proprio, proprio 'sta roba qua, capito, ehm, però, poi, di contro, dico: “Okay, va bene, però lascio il lavoro che che faccio?” No, e, comunque, somma, un qualcosa devo trovare, no, e e qualcosa da fare. Quindi, è anche un po' un tema di di di di bilanciamento di cose, non so come spiegarti. Cioè, il fa
Okay, certo, certo. Sì. No, beh, certo. Da una parte, c'è della comodità, c'è del comfort, c'è una zona in cui sei in una zona franca, in cui sei al riparo, sei al sicuro. E dall'altra, però, c'è la voglia di fare, c'è la voglia di vivere qualcosa di nuovo, fare esperienze, provare cose e quello, ovviamente, ti porta a dover uscire da questa zona. Sì, sì, beh, è vero. Forse
Esatto. Esatto. No, ma hai detto proprio bene, cioè, proprio una comfort zone capito, dove dove cioè, non ho niente di cui lamentarmi, eh, per l'amor di Dio. Però, cioè
Sì, sì, sì. Però non c'è di nulla di speciale.
Esatto, però è un po' quella minestra lì, capito, è è un po' grigia, ecco, come prospettiva, no, ehm <clicks tongue>
Capito benissimo, sì.